อา ฉะนั้นคุณมองว่ารากฐานใน ที่จะทำให้การสื่อสารกับวัยรุ่นในบ้านมันได้ผลเนี่ย คือมันต้องวางมาตั้งแต่เด็กถูกไหมคะ?
ค่ะ ส่วนตัวมีความเชื่อแบบนั้นมาก ๆ แล้วก็ อ่า ด้วย ด้วยที่เห็นผลกับตัวเองอะนะคะ เราก็เข้าใจแหละว่าเด็กแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเนาะ ก อ่า แต่ ทุกคนเนี่ยเกิดมามีบุคลิกที่จริง ๆ แล้วไม่เหมือนกันเลย ถูก อ่า แต่ว่า อ่า สิ่งเนี้ย อ่า เทคนิคนี้คือเราใช้ แล้ว แล้ว แล้วเราเห็นว่ามันได้ผลกับเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อืม ต่าง ๆ เออ เราสามารถ อา แล้วก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าการสื่อสารกับน้องเนี่ยก็คือแค่ต้องปรับให้เข้าใจว่าต้องฟังก่อน ส่วนเรื่องการสื่อสารด้วยเหตุและผลจริง ๆ ตัวน้องเองก็มีความเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีจากการที่แม่ปลูกฝังมาตั้งเด็ก อืม
ค่ะ ใช่ ใช่ ก็ ก็ประมาณนี้
ซึ่งก็กลายเป็นว่าการสื่อสารกับวัยรุ่นจริง ๆ ก็จะเกี่ยวพันกับการสื่อสารในวัยเด็กไปด้วยโดยปริยาย
ใช่ ก็ ก็เกี่ยวข้องกัน แล้วเรา เราต้องแบบ อ่า ส่วนตัวเรา ผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเปิดใจหมายความว่า อ่า ไม่ ไม่ ไม่ตั้งเป้าว่า "เขาเด็ก เราผู้ใหญ่ แล้วเราถูกเสมอ" ก็ไม่ใช่ อย่างงี้ค่ะ เพราะ
อืม อา ก็ต้องรับฟังเขาด้วยเหมือนกัน
ถูก เราก็ต้องรับฟังเขา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบ ที่เรารู้สึกว่าลูกสาวชอบมากเลยที่เราทำแบบนี้ คือเราแบบ <tsk> อ่า เราไม่ ไม่ยึดอยู่กับใน อ่า เจเนอเรชันในวัยของเรา นึกออกไหมคะ ในวัยของเรา
อ๋อ ก็คือพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเจเนอเรชันเขาด้วย
ถูก ถูกต้องค่ะ อย่างเช่น วัยนี้เขาจะมีคำศัพท์แปลก ๆ วัยนี้เขาจะมีอะไรแบบ ท่าเต้นอะไรของเขา มีคำพูดอะไรของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบ ถูก เราก็จะแบบไม่ตัดสิน ใช่ ๆ แล้วบางทีเรา ก็เล่นกับเขาด้วย อะไรอย่างเงี้ย เขาจะมีคำศัพท์ของเขามา เราก็ตอบกลับด้วยคำศัพท์นั้นของเขา ไป เขาก็แบบ "อ้าว รู้ได้ไงเนี่ย? อ๋อ รู้ด้วยเหรอคะ?" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบดีใจมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อืม ก็ ก็ ก็เลย อะฮะ
อืม อา ใหม่ ๆ แล้วก็ ไม่ตัดสินสิ่งที่เขาทำ อืม รู้ด้วยเหรอ? <laughs> อา น่ารัก มากนะคะ บ้านนี้ จริง ๆ แล้ว โอเคเลย วันนี้ ก็คือได้เข้าใจเลยว่าพื้นฐานการสื่อสารกับวัยรุ่นเนี่ย คือจริง ๆ แล้วมันต้องปูรากฐานกันมานานกว่าที่ทุกคนคิดอะเนาะ
ค่ะ

ที่บ้านมีวัยรุ่นไหมคะ?
มีค่ะ
อืม แล้วต้องพูดคุย เป็นคนที่ต้องพูดคุยกับวัยรุ่นบ่อยไหมคะ แบบวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านน่ะค่ะ?
อ๋อ บ่อยเลยค่ะ เพราะวัย วัยรุ่นที่ว่าเนี้ยคือลูกสาวค่ะ <laughs> ค่ะ อ๋อ ได้ค่ะ ได้ ก็วัยทีนเลยค่ะ วัยรุ่นเลยก็ ส สิบสามสิบสี่ ประมาณนี้แหละค่ะ กำลัง กำลังย่างเข้า ส เนี่ยแหละค่ะ วัยรุ่นแหละค่ะ กำลังซ่า <chuckles>
คือ <laughs> คือลูก สาวเหรอ? อายุประมาณเท่าไร ถามได้ไหมคะ? อ๋อ กำลังซ่าเลยเนาะ เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไหมคะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลง แบบเริ่มติดเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ?
ก็ พ พฤติกรรมที่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงอะนะคะ อันดับแรกเลยก็คือเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองอะค่ะมากกว่าเดิม อืม มากขึ้น อือ
ค่ะ อืม มากขึ้น มีจุดยืนเป็นของตัวเองมากขึ้นด้วย
ช ใช่ ใช่ค่ะ จาก เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เลยนะคะแบบ อย่างเช่น สิ่งที่เห็นว่าเปลี่ยน ก็คือเหมือนแบบ อย่างเวลาซื้อเสื้อผ้าปกติเนี่ย แต่ก่อนน่ะเราอาจจะเป็นคนเลือก ใช่ไหม เรา เราก็ไปชอปปิง อะไรของเราเอง ไปเห็นเสื้อผ้าสวย ๆ เราก็จะซื้อ
ค่ะ อืม อา ก็ซื้อกลับมาฝาก อืม
ใช่ แต่ว่าพอเนี่ยค่ะ ช่วงเข้าวัยรุ่นเนี่ย ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนแหละ หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะ <laughs>
ค่ะ อ๋อ เพราะว่าเขาก็จะเริ่มมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองว่า "แบบนี้ไม่ชอบนะ" อะไรแบบนี้
ใช่ ใช่ค่ะ ก็เขาก็จะเริ่ม อือฮึ เขาก็จะเริ่ม
อันนี้คือ ค่ะ อันนี้คือเรื่องเสื้อผ้าก็จะ ขอโทษที นี้เรื่องเสื้อผ้าก็จะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ล่ะ ที่แบบว่าเราไม่โอเค อะไรอย่างเงี้ย เรามีวิธีสื่อสารกับเขายังไง?
ใช่